बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीक़ा आपने बता दिया है। लेकिन अ, देखिए अ, अब ऑनलाइन शॉपिंग पर इतनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी जो है वो जुड़ चुकी है उससे कि अब ये कहना कि ऑनलाइन शॉपिंग कम हो सकती है वो तो एक एक तरीक़े से इम्प्रेक्टिकल बात हो जाएगी। तो कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स या रोज़मर्रा की कुछ ऐसी सावधानियाँ है जो आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहें ताकि अ, वो सावधान रह सके इस तरीक़े के कभी फ्रॉड हो, स्कैम हो इनसे खुद को बचा सकें।
जी। जी, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं बताऊँगा जैसे मैंने शुरुआत से मैं बोलता आया हूँ कि वेरिफाइड वेबसाइट्स देखनी चाहिए और इन चीज़ों को अगर प्रायोरिटी देंगे ना कहीं न कहीं बचाव हो सकता है और साथ ही साथ, अगर सेलर्स की जो रेटिंग है उनके जो असल जेनुइन रिव्यूज़ हैं या फिर उनके जो फीडबैक है जो हाल ही में लोगों ने खरीदारियाँ की है वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। और फेक रिव्यूज़ पर ज़रूर नज़र रखें, मतलब फेक रिव्यूज़ आप देखें 5 स्टार होंगे, सिर्फ अच्छाइयाँ होंगी, बुराई कोई होगी नहीं, तो वो मुझे लगता है फेक रिव्यूज़ हैं वो भी आपको पढ़ने आने चाहिए। और इसी इसी के साथ-साथ एक और चीज़ जोड़ूँगा, कि जैसे जो यूआरएल वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, है ना? कि जो वेब एड्रेस है उसे आप देखें ध्यान से एक आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर सीओडी का ऑप्शन है तो मुझे लगता है वो सबसे सेफ है, सबसे जैसे मेरे केस में आप देखें मैं तभी तो बच बच गया मैं अगर सीओडी ना हो तो शायद पैसे मेरे अ, जो ख़राब हो सकते थे। और साथ ही साथ अगर रिफंड या रिटर्न पॉलिसी अगर ख़राब है ना उसकी, तो फिर भी उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि, है ना? वो अगर देखें अगर ऐसा लिखते हैं कि 7 डे या 10 डे आपकी रिटर्न है, तो मुझे लगता है कि वो साइट काफ़ी जेनुइन है, जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, बिल्क जी, जी। हुँ। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कु हुँ। जी। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। हुँ। जी, जी। बहुत बढ़िया, काफ़ी अ, अच्छे से आपने बता दिए हैं कि क्या-क्या सावधानियाँ बरती जा सकती है। बस मुझे ये और बता दीजिए कि अ, ऐसे में डिजिटल साक्षरता कितनी ज़रूरी है?
देखिए हाँ, डिजिटल साक्षरता काफ़ी ज़रूरी है और चीज़ों की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है ना? अब देखिए कि अगर व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन माध्यमों में होता क्या है, तो कहीं न कहीं वो फँस जाएँगे। उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि हाँ, वो चीज़ें कैसे चलती हैं। तो बिल्कुल इनको इस्तेमाल करने से पहले साक्षरता आपके अंदर होनी चाहिए और हाँ, आज के समय में ज़रूर साक्षरता होनी ज़रूरी भी है, क्योंकि डिजिटल युग में जो पीछे रह गया, जो डिजिटल चीज़ें नहीं चलाता मुझे लगता है वो काफ़ी पीछे हट सकता है।
हुँ, हुँ। वही। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात। फँस जाते हैं असल में, जी। बिल्क हम्म। पीछे रह जाता है बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और काफ़ी अच्छे से आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।